امم، بالضبط، ما بيزيدش آآ أنا حاسة إن هي اتصدمت طبعًا، اتصدمت مِنّي جدًا، وقالت لي: "إحنا اتفقنا إن المرتب هيزيد لمّا الشركة تدخّل فلوس، الشركة لسه ما بتدخّلش فلوس، آمم إحنا لسه عندنا ده وده وده وده وده ندفعه." عايزة أقول لِك إن أنا لمّا سمعت الكلام دوّة، رُحت قُلت لها: "ماشي." <laughs>
وأنتِ أنتِ أنتِ عارفة إن الشركة بتدخّل فلوس، والّا هي الكلام اللي بتقوله ده حقيقي الشركة ما بتدخّلش فلوس؟
لأ، أنا كنت عارفة إن الشركة بتدخّل فلوس، لإنه أنا برضه كان عندي access لل آه، عندي آه access لل للميزانية بتاعة الشركة، آمم الما الماليات كلّها بتاعة الشركة، أنا كنت شايفاها، فكنت عارفة إن الشركة بتدخّل فلوس، هي يمكن كانت حركة برضه م مش ألطف حاجة منها إن هي تكدِب عليّا في الحِتّة دي.
امم. أنتِ بتشتغلي في الشركة برضه.
آمم، بس هي دي بقى الخطوة اللي أنا أخدتها إن أنا محتاجة أحت أح يعني احتجت إن أنا أحُطّ حدود، ف آمم تاني يوم رُحت دخلت بقى بقلب خلّينا نقول تقيل كده إمم.
قبل قبل تاني يوم، قبل تاني يوم، خلّينا في أول يوم وأول ليلة أنتِ بيتّيها مع كل ال ال الم يعني رد فعلِك، م منها، يعني أنتِ قاعدة وهي بتقول لِك لأ، ف مُرتّب إيه، آآ وأنتِ افتكري إن في واحدة قبل كده كانت بتاخد مُرتّب أكتر منِك، و وكل الأحداث دي، آآ أنتِ قبلتِ الكلام كده عادي، والّا كان وقعه عليكِ إيه وتأثيرُه عليكِ إيه؟